آآ، يعني امم حتة ال ال آآ، أنت قصدك تقصد يعني إن هو م م ما بيشت قصدك إن هي ما بتشتغلش؟ آه.
إن أنت إن إن أنت الماديات معاها ممشّيها برضه آآ، الحوار ما بينكم فيه اتفاق والَّا الحوار ما بينكم برضه بيبقى فيه حزازيات شوية في الماديات؟
آه، آه فهمتك، لأ هو بُصّ بقى، أنا ب الحتة دي بصراحة آآ، يعني للأسف مع مراتك، أنت مش هتعرف تعمل عليها control فأنا باحاول إن أنا آآ، بابقى مثلًا مخصّص وليكن رقم معيّن في الشهر آآ، مثلًا وليكن البيت بيحتاج جنيه مثلًا، فرضًا فأنا حاطط جنيه في ال في في في في مكان مخصوص كده فيزا مشتريات أو فيزا خاصة بال بالشرا والكلام ده وهو موجود آآ، ب هو معروفة بابقى حاطط أكتر من ال من ال يعني من الحد، وليكن هو جنيه بابقى حاطط جنيه ونُصّ، فرضًا فاهمني، بحيث إيه تعرف برضه هي تاخد راحتها آه.
<laughs> آه. آه، آه، علشان لو عايزة تجيب حاجة لنفسها أو كده برضه، ما تبقاش عليها رقابة أو كده يعني، حتى لو هي مش شغالة.
بالضبط، باخلّيها مثلًا وليكن دول جنيه ونص فرضًا وأنتِ هاتي اللي أنتِ عاوزاه، وأبقى عام وأبقى عامل حسابي إن الحاجة تفيض، عشان خاطر أنا ما باحبش يعني مثلًا إن أنا هي تيجي تطلب مني فلوس، ما باحبش الحتة دي، ما باحبش إن هي تطلب مني فلوس كأن أنا
جميل آه، آه يع يع يعني أنت ما ع بيبقاش عندك مشكلة في الماديات أكتر من أنت بيبقى المبدأ نفسه إن هو الاستغلال، يعني أنت حتى ل لو حد هيستغلك في حاجة مش مادية أنت ما بتحبش حد مثلًا هيقول لك أنا نازل أنت بتقول إنك قاعد في بلد أوروبية ومغترب، فممكن حد ييجي يقول لك: "أنا حاجي أقعد عندك في البيت." فأنت لو حسيت إن هو بيستغلك حتى لو الموضوع مش مادي أو مش مسمّع ماديًا إن هو هيدفع لك فلوس، هو آه ماديًا لأنه هو لو كده هيروح يقعد في حتة تانية بفلوس أو كده، بس أنت مبدأ الاستغلال هو اللي ما بتحبوش عمومًا.
تقدير. بالضبط. بالض بالضبط، وده حصل معايا واحد كان صاحبي جاي من فرنسا وكان جاي هنا قريّب يعني يقعد معايا ومش عارف إيه، وقال لي: "أنا ه هاعدّي وأعدّي عليك" ومش عارف و و وقال لي: "هابقى أعدّي أروح أقعد في hostel." وبتاع، فأنا قُلت له: "لا، تعالَ أقعد معايا." آآ، مراتي استغربِت قالت لي: "ده أنت نفس الكلام واحد صاحبك جِه من أسبوعين وأنت قلت له: 'لأ، ما تجيش تقعد معايا،' اشمعنى اللي حصل يعني إيه اللي حصل؟" آآ، فقُلت لها: "أنا عارف كويس جدًا."
عشان ده ما قالكش راح جَه قعد عندك مباشرةً.
آه، أ ما قاليش ده أولًا، ثانيًا هو شخص عفيف جدًا، وعمرُه ما يقع وبيفهم في الأصول وهو مش هييجي أصلًا يقعد، عارف كويس جدًا آآ، إنّما التاني كان آآ، يعني عينُه زي ما إحنا بنقول كده، عينُه فارغة.
عزومة مراكبية يعني، والَّا ما كانش عندك مشكلة حتى لو هو ما
لا، لا ما كانش عندي، بس أنا عارف إنه هيرفض أنا عارف ومتأكد 100% إن أنا عندي الشقة كانت كبيرة، في أوضة صغيرة مثلًا يبات فيها، والموضوع انتهى مش حوار يعني، هي ليلة وصغيرة وخلاص آآ، ولكن امم آآ، يعني ما ما رفض أنا عارف إن هو هيرفض. نَفْس الش نَفْس الت التصرف عملتُه مع الأولاني، قُلت له يعني كان بيلِّف ويدور قلت له: "لأ، أنا ما أعرفش بصراحة أدخّل حد آآ، البيت، أنا قاعد أنا ومراتي وابني، ما ما ما أقدرش إن أنا أدخّل حد."
طَب وهل هل بقى أنت في مرّة يعني رفضت حاجة عشان حسيت الشخص بيستغلك، وطلعت أنت بتظُن فيه ظَنّ مش في محلُّه؟ طِلِع هو مثلًا طلب منك حاجة تجيبها له وأنت نازل، فأنت مثلًا شكيت فيه، بعد كده هو طِلِع لأ إن هو كان ناوي يدفع فلوسها مش ناوي يستغلك أو كده؟ والَّا دايمًا بيكون ظنَّك في محلُّه؟
إمم.